Hmm, kapag naririnig mo 'yung salitang abroad ano agad 'yung pumapasok sa isip mo? Ah, trabaho ba, bagong simula o homesickness?
Uhm, abroad ano kasi, trabaho, ayan. Kasi parang, ah, dati na-experience ko na magtrabaho sa ibang bansa.
Mm. Hmm. Okey kailan po 'yon na, nagtrabaho kayo sa ibang bansa? 'Tsaka ano pong trabaho niyon before?
Mm. Hmm. Ayun, dati kasi, ah, nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Ah, bilang, uhm, ano yon? OFW ako no'n, eh. So, ah, ang
Mm.
ang trabaho ko no'n flight attendant ako, 'yan.
Ah.
Pero ano taga ah, mga 10 years ako no'n tumagal doon. So, medyo matagal talaga siya. Ayan, kaya ayon, 'yon na mm, 'yon 'yung <gasps> uhm, experience ko talaga sa ibang bansa, 'yon nagtrabaho ako saka tumira ako do'n ng matagal.
Tagal nga no'n. Hmm. Hmm. Matagal yung 10 years, ha. So, um, na-feel n'yo po ba yung homesickness?
Hmm, minsan, oo, nafi-feel ko 'yung homesickness. Pero as kasi 'yung trabaho ko, maganda siya kasi lagi naman akong nakakauwi. So, parang hindi, ah, parang hindi parehas nung sa iba, 'di ba na parang sa 'yung iba kasi, nagtatrabaho do'n, ah, parang 'yung iba, 6 years nakakauwi, 2 years 'yon tapos 'yung sa 'kin ano
Mhm. Mhm. Mhm.
um, parang lagi naman akong nakakauwi ng parang, um, every 2 months ganyan. Kasi nga, dahil do'n sa klase ng trabaho ko. So, parang ayun, um, lagi naman akong nakakauwi.
Ah. Kay kaya parang. Ah, kaya parang nasasabi niyo na parang, ah, slight lang, na nakakaramdam kayo ng homesickness. Hmm, kasi every two-month 'no?
Mhm. Tama. Kasi nga oo. Oo, every two months, nakakauwi ako. At saka kung gugustuhin ko nga lang, monthly puwede ako umuwi pero 'di ba magastos kasi eh 'pag laging uuwi 'di ba kada buwan. So, parang 'yon nga, 'yung ginagawa ko, parang every two months 'yun. Para hindi naman ako, parang hindi ko talaga maramdaman na 'yung homesick, 'yung pagiging homesick, 'yan, mhm.
Mhm. Sabagay. Mhm. Mm, eh, para sa iba madali o mahirap iwan yung comfort zone sa Pilipinas?
Siguro nung una kasi, um, yung trabaho ko kasi dun parehas lang naman nung trabaho ko, um, sa Pilipinas before ako umalis kaya parang, um, nakapag adjust naman ako agad, siguro yung sa ano lang sa part na parang dun kasi sa, um, pinagtrabahuhan ko hindi, um, parang
Hmm.
Hindi basta-basta nakakalabas, parang alam mo 'yon, I mean nakakalabas naman pero parang mas maganda lumabas 'pag may kasama ka ganyan, tapos ano kasi yun sa Middle East so parang, ah, lalo na 'pag babae. Hindi naman gano'n kahigpit, pero alam mo 'yon parang kasi ibang bansa siya. So, dapat magiging maingat ka so, parang 'yon hindi hindi ako talaga palalabas no'n doon, oo ganyan. So parang kasi siyempre nag-iingat din ako, nasa ibang bansa ako, hindi ko naman kabisado do'n. So, parang yun lagi lang akong nasa, um, loob ng bahay ganyan. So, 'yon parang kaya 'pag kunwari wala akong ginagawa ganyan, so, do'n ko nararamdaman talaga na naho-home sick ako.
Ah. Mahigpit ba? Mhm. Mhm. Hmm, okey. Kapag 'yong mag-isa na lang talaga kayo no lalo na 'pag nasa kuwarto kayo. Eh, um, 'yong pagiging OFW niyo po ba o yong pagtatrabaho n'yo sa ibang bansa, planado po ba ito or, ah, or gustong-gusto niyo na talaga o gustong-gusto n'yo talaga na maging OFW?
Mm. Ah. Mm. Ah, hindi talaga siya hindi ko talaga siya ine-expect talaga. Parang may dumating lang kasi na opportunity. Na parang makapag-abroad yun nga parang, um, 'di ba sabi ko nga parehas ang trabaho ko, parang flight attendant rin ako no'n, um, sa Pilipinas. Tapos, um, dumating 'yong parang chance na puwede ako mag-apply sa International Airline, na ginagawa ng madami kong katrabaho parang parang, um, gano'n nga nag-aapply nga rin sila sa gano'n. So, sumubok ako ganyan, pero hindi ko talaga siya parang gusto na goal ko talaga na mag-abroad, gano'n. Parang, ah, triny ko lang. Tapos nung nakuha ako, ayun na parang diniretso ko na siya, hmm.
Mhm. Mm. Mhm. Mhm. Ah, kasi may opportunity naman, 'no?
Mm. Tama tas mas mataas yong sahod, ganyan. Tas international yon. Um, maraming, um, destination 'di b,a? Mm. Gano'n.
Hmm. Hmm, sabagay. Eh, bago ka magdesisyon na tanggapin yong opportuniting 'yon. Ano 'yong mga bagay na isinalang-alang mo?
Um, siguro kasi nga parang malayo siya. So, hindi ko laging makikita yong, um, mga magulang ko ganyan, mga kapatid ko. Pero kasi taga-probinsiya kasi talaga ako. So yong parents ko sa probinsiya sila nakatira hanggang ngayon. So, tapos nagtatrabaho ako dati sa Maynila. So, parang, um, gano'n din naman siya 'yong dating. Parang hindi naman talaga kami laging nagkakasama simula no'ng nagtrabaho na nga ako. Kasi nga yon malayo, di ba? 'Yong, um, yo malayo 'yong tirahan nila. So, yon parang parehas lang siya no'ng nag-abroad ako. Kasi gano'n din naman, eh. Parang nasa Man Manila ako. Hindi ako lagi namang nakakauwi kila mama. Kasi nga gawa ng trabaho. Ayan. So parang ayun. So parang
Mhm. Mm. Mhm. Mm. Ah. Hmm, parang hindi na bago sa'yo yong ganong setup 'no?
Mm. Same lang siya, pero 'yong ano lang siguro kasi dati no'ng sa Manila ako nagtatrabaho, um, kasama ko sa bahay yong kapatid ko kaya yon. Parang siguro siya siya yong, um, yong sa part no'ng pagsama namin yong yong naiba lang. Kasi nga hindi na kami magkasama na dati lagi kami magkasama. Kasi pa nagtatrabaho kami parehas do'n sa, ah, pa parehas na lugar. Ayan.
Mm. Mm. Mm. Do'n sa mga unang araw mo do'n sa saan ngang ano, bansa yun? Sorry.
Sa Saudi.
Ah, sa Saudi?
Mhm.
Mm, yung mga unang araw mo do'n sa Saudi, um, saan ka nahirapan? Ano 'yong pinakamalaking adjustment na ginawa mo?
Hmm, siguro, um, sa pagkain 'di kasi ako magaling magluto tapos, um, kunwari do'n din iba kasi 'yong, um, pagkain nila do'n, 'di ba? Parang more on spices sila, ganyan. Basta iba siya, iba 'yong lasa niya. So hindi ko siya masyadong, um, nagustuhan talaga. So siguro, sa part na 'yon 'yon sa pagkain kasi parang nahirapan ako, tapos hindi ako magaling magluto. Pero kasi, may mga nakasama naman ako do'n, katrabaho ko, ganyan na marunong silang magluto. So parang, ang nangyari nagse-share-share na lang kami sa, um, pagbili nung mga, um, ah, lulutuin ganyan, tapos yun, parang may magluluto lang sa'min na marunong. Yun, yun, yung nangyari, kaya nakakakain ako nang maayos. Mhm.
Mm, bakit? Okey. Mm. Ah, so yung mga kasama mo, puro Pilipino din.
Oo, madami rin kasing Pilipino du'n sa kumpanya namin.
Ah, okey. Parang hati-hati na lang 'no, ng, ah, pagkain kung may cravings na Pinoy food. <laughs>
Mm. Oo. Mm. Tama, gano'n nga 'yung nangyari. Parang madami kami kasi 'nun eh, uhm, ano 'yan, basta madami kami dati. Puro Pinoy din 'yong kasama ko do'n kaya, ayun, parang ano rin siya, uhm, nakabawas oo 'yan, tama. Nakabawas din siya talaga sa ano, homesickness, 'yan. Kasi nga mga Pinoy, tapos pare parehas kami ng ginagawa, parang lagi kami do'ng, um, nagge-get together ganyan, nagga-gather kami para um, kumain. Minsan nga nagbi-videoke pa kami, kasi parang nauso 'yung parang mga maliliit lang na microphone ganyan, 'tas kasama na 'yung speaker, 'yan. 'Tas, 'yun 'yung ginagamit namin para, um, 'yun nagbi-videoke, ganyan, ayun lang. Ano pa ba?
Mm. Parang less homesick din siya eh, 'di ba? Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Alam mo base sa pagkaka-explain mo sa naging journey mo sa pagiging OFW. Parang, um, in some point, naging magaan siya 'di ba. Kasi parang, ah, unang una, um, pin-prepare ka, ah, parang, ng sitwasyon para hindi maging mabigat sa'yong pagiging O OFW. Kasi 'di ba, nasanay kana na malayo ka sa pamilya mo. So, parang no'ng napunta ka sa ibang bansa parang, ah, sanay kana sa ganong set up. Tapos pangalawa uhm, same lang din 'yung trabaho na ginagawa mo dito sa Pilipinas, di ba?
Mm. Hmm. Oo. Mm. Mm. Tama. Ganun nga. Parang parehas lang siya. So, konting adjustments.
Oo. Oo, tapos yung mga kasama tapos yung mga kasama mo dun puro Pilipino din, di ba?
Mm. Actually, di naman lahat Pinoy. Kasi nung una talaga, nung unang dating ko dun, um, ano, ano siya, ah, tawag dito, parang, ah, nilagay nila ako. Kasi yung accommodation namin parang may mga ka-share ka sa bahay. Tapos nung una may ka-share pa ako sa kuwarto kasi parang junior pa ako nun, bago lang ako. 'Pag junior ka nun parang wala ka pang, um, karapatan na mag-isa lang sa kuwarto. So, may roommate ako nun, tapos yun oo, parang yung roommate ko nun, basta yung mga kabahay ko nun puro sila, ah, Malaysian, yan. So, pero mababait naman saka parang parehas lang nila, ah, parang pagka may mga pagkakapareho din nung mga Pinoy. Oo, kasi sa Asia Asia din sila galing, ganiyan-ganiyan. Tapos ayun, parang, um, mababait naman sila kaya, hmm, nakapag-adjust naman talaga ako. Mm, ganun.
So, ah. Ah. Mhm. <laughs> Tinanggalan ka ng karapatan muna. <laughs> Hmm. Sabagay. Oo. Sabagay, mm. Eh, para sa'yo, ano ba yung tunay na sukatan ng tagumpay? Yung kumpli kumita ba ng malaki sa abroad o yung makapag-build ng maayos na buhay talaga na nandito lang sa bansa?
Mm. Hmm, siguro nung una ganyan eh. Ganyan talaga 'yong sukatan ko ng tagumpay. Yung parang madami kang sinasahod, madami kang pera tsaka nakakatulong sa pamilya, gano'n, nakapagpadala. Pero, uhm, ngayon kasi kasi no'ng, uhm, nagawa ko na 'yon ngayon, ang sukatan ko siguro is 'yong kung masaya ka or fulfilled ka sa alam mo 'yon, sa kung ano 'yong ginagawa mo. Ayan. So, 'yan ang feeling ko sukatan ngayon ng tagumpay para sa akin. Yung masaya ka sa ginagawa mo, kuntento ka, 'yan.
Mm. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Eh, ano bang ginagawa mo ngayon?
Actually, ngayon kasi umalis na ako do'n sa trabaho ko. Di ba, after 10 years, nakaalis na ako kasi ang rason ko naman bakit ako umalis kasi meron na akong, ah, sarili kong pamilya, ayan. So, nag-asawa ako tapos nagka-baby din ako. Pero parang mga 1 year, almost 1 year pa lang akong, uhm, umaalis do'n sa work ko na 'yon. Pero ayun nga. So, ngayon ma masaya ako kasi, uhm, akala ko kasi hindi na ako magkakaanak ayun. So, buti na lang, 'yon.
Mm. Ah. Mm. Hmm, kasi very busy ka sa career mo before, 'di ba? Oo.
Mm, gano'n na nga. Parang meron kasi ako ding long time ano no'n, eh, parang na re relasyon, pero parang hindi rin kami alam mo 'yon, parang nagkatuluyan talaga. So, ta no'ng eto na, 'yong bago ko, parang mga 2 years pala kami, ayun. So, nag-asawa kami kaagad, ganyan tapos, uhm, nagka-baby. So, parang hindi ko, ah, parang biglaan lang siya lahat. So, ayun so, pero masaya naman ako ngayon kasi nga meron na akong baby, kasi akala ko talaga hindi na ako magkakaanak. So, buti na lang. <chuckles>
Mm. Mm. Mm, okey. Eh no'ng OFW ka ano ano 'yong fulfilling sa pagiging OFW naman?
Mm. Ayon. Siguro 'yong naging trabaho ko ganyan kasi masaya siya parang nakakapunta ako sa iba't ibang, um, bansa nata-try ko 'yong mga iba't ibang pagkain nabibili ko 'yong mga gusto ko kasi single ako eh tapos, ah, malaki 'yong kinikita ko. Saka ayun parang ang dami kong nakikilalang tao tas nata-try ko 'yong kultura.
Hmm. Parang ang sarap niyan. Ang sarap no'ng part no'ng sarap ng part ng buhay mo na yan parang enjoy life talaga no?
Hmm. As in inenjoy ko talaga 'yon grabe. Grabe akong gumastos dati na mali, mali siya <chuckles> pero ayon nga parang na-enjoy ko naman. Mm.
Oo. <chuckles> Pero single ka naman no'n eh tas enjoy ka din talaga eh. Pero 'yong buhay mo ngayon ipagpapalit mo ba sa buhay mo noon?
Mm. Um, ngayon parang hindi kasi nandiyan 'yong baby ko eh. Saka masaya ako kasi nandiyan nga siya at saka, um, 'yon talaga 'yong alam mo ba dati kahit gano'n 'yong trabaho ko saka 'yong, um, 'di ba kinikita ko ganyan um, ang pinakapangarap ko talaga ay, um, dito talaga ako tumira sa Pilipinas tapos ang gusto ko magtrabaho ako sa opisina ganyan tapos hatid sundo no'ng asawa. 'Yon talaga 'yong pinakapangarap ko. Lagi ko 'yong sinasabi sa mga kaibigan ko. Um, tapos 'yon sana mangyari kasi ngayon wala pa akong, um, masasabing, um, stable na trabaho eh. So parang, um, nag-iisip ako or naghahanap pa ako kung ano ba talaga ang gagawin ko. Kasi nga ayan parang 'yong baby ko kasi lumalaki naman na siya. So puwede ko na siyang alam mo 'yon, iwan-iwanan sa bahay ganyan. So puwede na kong mag-work. Ayon. So 'yon, hmm.
Mhm. Hmm. Hmm. Mhm. Mhm. Hmm. Mm. Hmm, kapag ba nag-umpisa ka na talagang magustuhan 'yong isang bagay sa pagtatrabaho hahanap-hanapin ba talaga ng katawan mo 'yon kahit ah, ayon naging nanay ka na tapos, um, nagkaroon ka ng anak mas mm? Sige.
Mm. Alam mo? Mm. Oo, tingin ko. Kasi ako kasi 'di ba, um 'pag ka graduate ko eh, nagtatrabaho na ako kaagad. Parang simula na agad. So, matagal na ako nagtatrabaho. So, kahit no'ng kakapanganak ko lang, hinahanap ko talaga 'yon na magtrabaho parang nagpapaka-busy ako. 'Tsaka gusto ko kasi mayro'n talaga akong kinikitang pera na sarili ko talaga. Ayoko kasi ng humihingi or binibigyan ako. Nasanay ako na, ako talagang yung gumagawa ng paraan para magkaroon ako ng pera, ay ayun. So, parang hinahanap ko talaga siya. Mm.
Hmm, kaya pala. Mm. Hmm, okey. Ano naman kaya 'yung pinaka payong ibibigay mo sa mga gustong mangibang bansa, pero may takot o alinlangan pa din hanggang ngayon?
Hmm, siguro, um, ah, ano lang, parang lakasan lang 'yong loob nila at saka gawin nila kung ano talaga 'yong gusto nilang gawin. Kung gusto nila mag-abroad sige, go lang, try mo lang, puwede ka namang umuwi eh, 'di ba? Kung, um, hindi mo talaga kaya oo, oo. Kung ano talaga gusto mo puwede mong i-try, kasi para ma-experience mo rin, 'di ba? Parang madagdag siya sa experiences mo na maganda, mm.
Mm. Mm, may choice ka palagi. Ayun, maraming salamat sa lahat ng mga kuwento na iyong na, ah, naibahagi. Ako'y labis na natuwa kasi sobrang, ah, kulay ng ating usapan. Salamat sa oras mo.
Mm, maraming salamat din, at um, um, paalam.